آه، حتى لو هي مش صح، بابقى مش مركِّزة أصلًا في الكلام اللي بيتقال لي، دماغي بتّوه يعني عارف، بابقى مركِّزة بقى في إن هو بيقول لي حاجة آآ، ب يعني آآ، يعني نقد، ما بابقاش مركِّزة بقى هو بيقول إيه بالضبط، فعلًا، فعلًا ما بابقاش سامعة الكلام اللي بيتقال، بابقى تايهة ساعتها.
إمم إمم، من كتر ما أنتِ يعني خايفة من من الكلام نَفسه اللي هيتقال، فبتبقي متوترة، خايفة إن ده يبقى حد كده بينتقص من من شغلِك، فده بيخلّي عندِك في رهبة كبيرة أوي كده، إن أنتِ لأ إزاي؟ فبتتوتري أوي، مش حاسة أو مش عايزة إن أنتِ دايمًا تحسي إنكِ أنتِ لا أقل، أنتِ دايمًا أعلى حاجة ومقدِمّة أحسن حاجة، وعلى فكرة ده تفكير كويس، أنتِ كده مش مش ضعيفة ولا حاجة، أنتِ يعني بتحفّزي نَفسِك، وبتدّي دافع لنَفسِك إن أنتِ دايمًا تقدِّمي أحسن حاجة، وهتخافي طبعًا بتخافي طبعًا من ردود الفعل، ده ده دليل إنكِ خايفة من من على شغلِك يعني أو على أدائِك وكده، فده يساعدِك على فكرة ويشجعِك إنكِ تقدمي أحسن حاجة عندِك، طيب أنتِ في شغلِك ده ما هتلاحظي ده من مدير أو المدير يقول تعليمات ش كده أو ملاحظات على شغلِك أو اللي مسؤول عن إن هو يخ يستلم شغلِك يعني، هل هو بيعمل معاكِ أنتِ كده بس، هل بيعمل مع باقي الزملاء نَفس ال الفكرة، يعني حاسة إن ده من ناحيتِك أنتِ بس برضو؟
متوترة، آه. بالضبط. آه فعلًا. إمم. إمم. إمم. آه، أنا بابقى شايفاها من ناحيتي أنا بس، مش عارفة ليه، يعني لأني أنا الوحيدة ال ال اللي اللي بيحصل لي بت إني باتوتر كده يعني، ما اعرفش، جايز هُم لمّا بيتقال لهم أي حاجة الموضوع بالنسبة لهم بيبقى عادي، بيقعدوا يتناقشوا عادي وبهدوء، وما حدش بيقول حاجة مثلًا يعني آآ، بطريقة آآ، إن هو زعلان مثلًا إن اتقال له حاجة، فأنا ما باحطش إن هو في دماغي إن هو إن هو قال لهم مثلًا حاجة أو إن حد قال لحد حاجة فيها آآ، يعني نقد أو أو ملاح
آه. إمم. من آه، من ردود فعلهم يعني، أنتِ مش حاسة إنه قال لهم حاجة عشان هُم خدوا الموضوع عادي فأنتِ مش شايفة ده إمم، أنا فاهمِك، آه.
آه. بالضبط، بالضبط، بابقى حاسة إن إن ما فيش حاجة حصلت، يعني ما فيش توتُر حصل، ما فيش يعني مش عارفة، جايز المشكلة فيَّ أنا وأنا مش عارفة، يعني يعني أعمل إيه فيها؟ إمم.
إمم، إن أنتِ يعني في حساسية شوية عندِك، إن أنتِ بتفكري أكتر بكتير، إمم، طب أنتِ أ ده برضو بيبقى في شغلِك بس، يعني بيفرق معاكِ برضو مين اللي بيدي الملاحظة؟ يمكن الشخص ده أنتِ بتتوتري من طريقته وأسلوبه، يمكن حد تاني والّا حاجة لمّا بيقول لِك كده في أي حاجة في حياتِك بشكل عام، آآ، من حد يعني كبير عنِك شوية فاهماني، ده بتتعاملي معاه عادي والّا هو بيبقى فشكل بشكل عام يعني لأ بتتوتري برضو؟
أيوه، بالضبط. بالضبط كده حس إمم. إمم.